Eee, prosesnya ya konsisten, Kak. Dari kecil ya, mereka apa selalu, aku me me mengingatkan, kalian boleh bicara apa, tapi kalau pada saat mereka cerita ya ber cerita sih pasti, mereka cerita cerita. Tapi kalau ada kata-kata yang kayaknya udah terlalu keterlaluan gitu, yang misalnya menurut aku nih nggak bagus, aku nggak mau, gitu. Aku tegur, dan konsisten aku tiap kali, ak "Mami nggak mau denger ya". Aku tahu makin besar ini kan, kadang-kadang di sini tuh sering banget anak-anak tuh kayak di film-film gitu Kak, bac sering jadi kayak pake kata-kata kotor, atau yang yang yang nggak baik gitu ya. Aku tuh sakit kuping aku gitu loh Kak, dengernya sakit. Karena aku kalau dulu tuh, ibu aku tuh galak gitu. Masa dan sekolah juga kan nggak boleh, emang ya mulutnya nggak di sekolahin suka gitu kan Kak, kalo, mu mulutnya nggak heeh. Iya, jadi aku juga sama. kalo kalo kalo kayak begitu itu aku sama kayak merek bilang ke mereka, "Aku tahu, kuping kalian tuh denger, telinga kalian me aku nggak bisa tutup ya" gitu ya. "Tapi tolong, kamu anak aku" aku bilang gitu. Jaga gitu. "A a apa salahnya kalau kita tuh belajar bicara sopan?" Aku bilang gitu. "Apa salah itu?"
Mmm. Mhm mhm. Oh. Iya. I Mhm mhm. Mmm. Oke. Iya iya iya iya. Orang tua ya, mhm. Mmm. Mmm.
Aku bilang gitu. Heeh. Jadi tiap kali diulang lah konsisten, aku nggak mau denger itu. Jadi aku aku marahin lah, aku tegur tiap kali, Kak.
Oke. Wah. Mhm mhm. Oke oke. Berarti, eee, apa ya, e itu itu perjuangan Kakak ya untuk konsisten, berpegang teguh nih dan mengajarkan itu ya pada anak-anak Kakak. Nah, itu prosesnya gimana kalau dari anak Kakak, apakah awalnya sempat mungkin dia juga karena melihat teman-teman ya kan, atau memang itu budaya yang biasa ya Kak ya. Jadi kan pasti, eee, beradaptasi juga tuh Kak, menyesuaikan ya dengan, eee, apa namanya, dengan batas yang Kakak berusaha bangun gitu. Nah, respon mereka sendiri gimana tuh ketika, eee, ya berusaha untuk memenuhi itu gitu?
Eee, ya biasanya kan karena aku omelin gitu Kak ya, jadi mereka "oh sorry sorry sorry sorry" ka mak aku tuh tegur. "Makanya kalau kalian biasain" aku bilang gitu ya, "kalau nggak dari sekarang kalian stop, itu tanpa kalian sadar otak belum mikir mulut udah keluar" gitu loh, Kak.
<chuckles> Iya. Oh, oke. Mhm. Mmm.
Yang dibilang lidah tak bertulang, maksudnya terlancar keluar semua gitu kata-katanya. Tepak makanya aku bilang, "di rem, di rem dari sekarang ini, Mami tuh berusaha dilurusin" gitu loh maksud aku. Oh, a aku mah tegas banget gitu, suami aku sih kalau kayak begitu udah untungnya ya, menyerahkan ke aku. Karena aku bilang "mana yang baik, kenapa kita nggak ambil?" Aku paling gak suka gitu loh Kak, maksudnya karena si suami aku juga sama, jadi orang situ agak royal dengan kata-kata itu. Kadang kadang aku suka "ya ampun" gitu ya. Aku bilang, k ini seumur-umur aku bilang, aku banyak kata-kata yang kayak ngomel-ngomel, terus kasar begitu, di sini aku bilang gitu. Dengernya biasa, kebetulan biasa.
Iya. Iya. Mmm. Wow! Hmm. Oke. Oh. Mhm mhm. Setuju, mhm. <laughs> <laughs> Oke.